Ну, я на самом деле отношусь спокойно к тому, что кто-то прочитал и не ответил, потому что я знаю, как я сама делаю. Я могу, допустим, сидеть в машине, так вот просто видеть: "Окей, здесь что-то пришло, потом отвечу". Эм, то есть я как бы не воспринимаю это как личное оскорбление, что кто-то прочитал и тут же не ответил.
Мгм. Да. Конечно. Да. Мгм.
Я, д че если честно, я даже, наверно, не обращаю внимания, прочитано или нет.
Да, ну, правильно, чё зря себя расстраивать или нервировать, ответят, когда смогут. Да.
Да, я думаю так: если человек не ответил, то, скорее всего, да, посмотрел и просто забыл. Можно, если что-то важное, написать ещё раз.
Да, конечно. А, э, есть у тебя какие-то простые, может быть, правила, которые ты могла бы посоветовать близким или друзьям, чтобы, вот, технологии всё-таки не отдаляли, а действительно помогали как-то сохранять близость и помогали, вот, поддерживать контакт.
Ну, я на самом деле думаю, что тепло и близость- это про качество отношений. И, м, если использовать технологии для того, чтобы поддерживать вот контакт между встречами или даже, может быть, вместо встреч. Ну, э, я думаю, что важно именно то, как мы говорим, о чём мы говорим, содержание всего этого. А вот форма, она не очень важна.
Мгм. Да. Конечно. А как ты относишься вот ко всяким, э, групповым чатам? Э, ты ставишь уведомления на mute, или тебя это, как бы, не напрягает, и тебе нравится, когда там какая-то активность? Или вот как тебе такое?
<laughs> О, я ненавижу эти чаты, я из них выхожу тут же. Вот это да, вот это вот стресс, э, кстати. Я не очень люблю такое, когда добавляют в какой-то чат. М, там постоянно начинают что-то да-да-да.
<laughs> Да, если ещё и не спросили, наверное, да, то это вообще
Да. Но это часто вот рабочие чаты у нас есть, но я там просто выключаю звук и не не смотрю. Но есть ещё, да, вот такие чаты, куда добавляют без моего ведома, допустим, чат: "Мы будем планировать, что купить, э, к ужину на Рождество". О, и начинается: "Плинь, плинь, плинь, плинь". О, и
Мгм. М-да, да. <laughs> Мгм. Ещё и у всех, наверно, свои там предпочтения, меню, аллергии и прочее.
Да да да. Да, да, что вы думаете, если мы купим такой вот сорт хлеба? А такой, а такой? Я вот, э, тут же, э, э, говорю: "Я выхожу, решите, что купить, и сообщите мне одним сообщением".
Мгм. <laughs> Да. Правильно, правильно. Да, это удобно. А, вот как тебе кажется, а в чем самое, пожалуй, главное преимущество или, может быть, есть какие-то в телефоне у тебя инструменты, которыми ты пользуешься чаще всего и вот даже не можешь представить или вспомнить, как было раньше без них? Вот что самое удобное для тебя? Ну, может быть, даже помимо мессенджеров, вот, может быть, какие-то еще есть технологии в телефоне, которыми ты пользуешься регулярно?
Для для общения или для чего?